Evet, aslında mevsim değişikliği benim hayatımda önemli bir konu. Eee, çünkü gerçekten çok uzun yıllar bu mevsim geçişlerini bekleyerek yaşadım. Eee, evet uzun yıllar Asya'da yaşadım ve, eee, hiçbir fikrim yoktu yani Asya'ya gitmeden önce. Eee, normal, işte, çalışıyorum, öyle bir hayatım var, hatta bir, eee, Mart ayıydı, hani, böyle kışlık ceket falan, bir anda uçaktan inince böyle bir buhar, eee, yüzüme çarptı ve, hani, oraya yaşamaya gidiyoruz, 3 yıllık bir kontrat imzalamışız ve gerçekten hayatımın değiştiği an başladı o zaman. Eee
Öyle mi? A! Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. E, yani sen, eee, kıştan birdenbire yaza geçtin anladığım kadarıyla Asya'ya giderek. <chuckles>
Evet ve bitmeyen bir yaz. <chuckles> Bitmeyen bir yaza geçtim ve o 3 yıl oldu 12 yıl. O zaten en bombasıydı.
O ımm bayağı olmuş. <chuckles>
Evet, sonra bir de şöyle bir şey oldu. Eee, mevsim şöyleymiş orada: Islak yaz ve kuru yaz, 2 mevsim varmış. Yani biri muson yağmurlarının olduğu, eee, saat 6 ay diğeri de, işte, kupkuru olan çok sıcak olan 6 ay. Yani bu inanılmaz bir şeydi evet.
I s nasıl? Hı hı. Hı <chuckles> Anladım. Aslında 6 ay, ııı, sonbahar gibi sürekli yağmur, 6 ayda, ııı, bayağı bir sıcak, karasal iklim gibi mi an anladığım kadarıyla? <chuckles>
Kesinlikle, kesinlikle yani çok bunaltıcıydı benim için çok zordu.

Eee, zormuş ama 12 yıl orada geçirmişsin anladığım kadarıyla, 3 yıl diye gidip 12 yıl <chuckles> i e artık, eee, yani 3 yıldan sonra alışıp orada kalmayı tercih etmişsin anladığım kadarıyla. Peki, şu anda mesela o 6 ay sıcağı yaşayıp 6 aydan sonra yağmurlu bir döneme geçerken nasıl fark ediyorsun geçtiğini? Direkt yağmurla mı başlıyor?
<chuckles> Evet, evet. Çok uzun. Hı hı. Aslında şöyle yani isteğim dışında işte aile eşimin işi işte çocuğun okulu falan filan derken biraz şartlar ve hayat orada kalmamızı sağladı. Hani tabii ki güzellikleri var. Sonrasında şimdi oturduğum yerde gerçekten böyle havasına, eee, âşık olarak böyle, "Taşınalım biz buraya," dediğim bir yerde oturuyorum. Eee, işte 4 mevsimin olduğu, eee, güneş açtığında gerçekten çok mavi gökyüzünün olduğu bir a hava, eee, ve şu çok hoşuma gidiyor hemen enerjik oluyorum ben enerji doluyorum yani güneş bana çok iyi geliyor ve şu anda en ufacık bir güneşi kaçırmıyorum koşarak dışarı çıkıyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. <chuckles> Sen yani güneşli hava, eee, seni mutlu ediyor anladığım kadarıyla ama a He, anladım, sıcak olmayacak, güneşli olacak. Eee, bahar havası aslında demek istediğin anladığım kadarıyla. Peki, eee, 6 ay yağmurlu bir, eee, süreçten bahsettin ve sen güneşi sevdiğinden bahsettin. Bu 6 ay yağmurlu olduğunda ruhani olarak, yani ruhsal olarak nasıl etkiliyor seni? Bir depresyona mı giriyorsun? "Sürekli yağmur yağıyor, ne yapacağım burada? Hani güneş görmem lazım," diye mi yanaşıyorsun?
Evet ama sıcak değil yani. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hıı. Yani, ben şimdi bakıyorum, eee, iki iki yıl olacak yani 2. yılımıza girdik bu u yeni ülkemizde. Eee, bakıyorum benim o 12 yılım bence depresyon şeklinde geçmiş. Yani şu an bununla yüzleştiğim bir yerdeyim. Ya, çok zor bir şey. Mesela, tatile geliyor insanlar, ailemiz geliyor, annem geliyor, "Ay, muhteşem sürekli yaz hep kapıda oturulur," falan ama bir böyle 1 hafta sonra falan herkesin yüzünde de bir bulutu görüyorum yani, hani, söyleyemiyorlar çünkü hani hem çok sıcak hem çok nemli hava yaz mevsimi bile olsa güneş yok gri bir havanın sıcağı var, ya, o çok zorlayıcı bir şey.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Tabii ki. <chuckles> <chuckles> Hı hı. Anladım yani, hava sıcak olsa bile bazen bulutlu oluyor ve iç karartıcı oluyor anladığım kadarıyla. Hep bulutlu. E
Hep bulutlu, hep bulutlu. Yani, güneş hep bir şeyin arkasında, böyle bir duvarın arkasında gibi.
Anla ama şu anda orada yaşamıyorsun değil mi? Şu an başka bir yerdesin 2 yıldır.
Yok değilim. Şu an evet, çok güzel böyle 4 mevsimin olduğu işte sonbaharda yaprakların döküldüğü hatta ı haftaya falan kar olma ihtimali varmış -bugün haberlerde okudum o kadar sevindim ki böyle içimi bir mutluluk kapladı yani
<chuckles> <chuckles> A! <chuckles> Hı hı. Yani sen şu anda 4 mevsimi yaşayabileceğin bir yerdesin ve hepsi seni mutlu ediyor. Aslında belki Asya'da da, hani, evet bazen e a bazen değil 6 ay çok sıcak olduğundan bahsettin. Peki orada mesela 4 mevsimi de yaşasaydın orada kalmayı düşünür müydün? Yoksa gerçekten bu mevsimden dolayı oradan taşınmayı mı düşündün?
<chuckles> Evet. Doğru. Evet.